Tepkisini göstermeli diyorsun. Mesela, işte, bazı büyük olaylar yaşandığında Cem Yılmaz hiçbir şey konuşmadan, sessizce, hani, o dönemin geçmesini bekliyordu. Atıyorum, Tarkan gibi, mesela tweet atıp, işte, Instagram'dan bir gönderi paylaşıp da aslında sanatçı olarak toplumsal duyarlılık gösterip, hani, tepkisini koyup da biraz daha dikkat çekmeye çalışmıyor. Bu konularda olabilir diyorsun, yani.
N e, tabii ki, o tarafta biraz daha olabilir ama, eee, s yani, şöyle bir şey de var: Şimdi, eee, bunu zaten filmlerinde de a yapıyor. Ya, filmiyle anlatıyor mesela. Hani, tweet e E ev ü yo, mesela şey vardı. Neydi o? Eee, Isaac var, gemide.
Hı hı. İnce esprilerle. Evet, hatırladım. Hı hı.
Eee, diye bir film var. Ya, direkt bunu eleştiren bir şey, yani, hani. Eee, o yüzden o göndermeleri var, işte. O yüzük muhabbeti, işte, bir gemide geçmesi, güç zehirlenmesi. Var yani, anlayana var. Eee
Hımm, doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. A Evet, alttan veriyor mesajı diyorsun. Peki mesela en son yaptığı projeler var Hı hı. En son bu "Erşan Kuneri" hakkında ne düşünüyorsun peki? Biraz, böyle, aşırı eleştiri almış olduğu bir karakter, bir seri oldu. İzlemişsindir herhâlde tamamını diye düşünüyorum çok sevdiğin için. Peki sana dokundu mu yani beğendin mi yoksa, böyle, biraz fazla mı buldun?
Hı. Aynen. Evet, bir de çok alttan verdiği için, hı Ha ha. Erşan Kuneri. Hı hı. Evet. Ya Hı hı. Yo, aslında fazla bulmadım. Eee, şöyle, eee, sadece bir karakteri biraz değiştirmiş. O, "Gora"daki karakter gibi, iii, konuşması falan değil, daha farklı. Eee, ş yurt dışında yaşadığım için, böyle, Netflix'im arada gidip geliyor, böyle, izleyememiştim, sonra da kaldı. Eee, a ama ı bı gayet de iyi, yani, komik sahneleri olan. Hatta neydi? Öğretmen Kemal'le şeyin, eee, Zafer Algöz'ün Çağlar Çorumlu'ya küfürü falan, yani, inanılmaz. Eee, o tarafta
Hı hı. Hı hı, doğru. Hı hı. Evet. Iıı, evet, çok komik. Evet. Biraz fazla ama iyi, evet. <chuckles>